Ada enggak sih momen lucu atau memalukan yang terkait sama hobi kamu nih? Kalau ada ceritain dong kronologinya.
Ada banget sih, Kak. Aku tuh kan hobinya bener-bener suka nyanyi ya, Kak, dari aku SMA gitu kan.
Oke.
Terus kayak nah ada cerita nih di belakang kenapa aku tuh suka nyanyi gitu kan Kak. Jadi ketika SMA itu kan aku kayak ya tujuannya kan pengen kuliahlah, Kak, di perguruan tinggi ya negeri gitu kan, kampus-kampus negeri. Terus kan pada saat itu kan jaman aku kul eee, sekolah itu tuh di 2013 eh, ngo enggak, di 2010 itu kita udah di yo wanti-wanti nih sama guru nih. Kayak nilai kita tuh harus nilai raportnya tuh harus naik tuh kan dari semester 1, semester 2, 3, 4, 5 gitu kan.
Wah, gimana tuh? Mhm. Mhm. Oke.